जी, बिल्कुल मैं आपके बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। क्योंकि जब हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ना तो उसमें प बहुत सी ऐसी किरणें होती हैं जो हमारी आँखों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान अ, करती हैं। तो देखिए मैं भी पहले बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाया करता था। इस वजह से ना मेरे को भी चश्मा लग गया है और ये जो फ़ोन च चलाने की जो आदत है ना, ये हमारी मेरे ख्याल से नींद को भी काफ़ी ज़्यादा अ, खराब करती है। हम जब रात को लेट तक फ़ोन चलाते हैं तो हमें तो हमारी हमारी आँखों की जो नींद है ना वो लेट सोने की आदत बन जाती है। और फ़िर जब हम लेट सोएँगे तो फ़िर सुबह को भी लेट उठेंगे। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे हैं वो स्कू स्कूल, कॉलेज में क्लास उनकी छूट जाते हैं। जो बड़े लोग हैं उनको ऑफिस लेट से पहुँचते हैं। तो मतलब ना एक जो हम प्रोडक्टिव काम अपना करना चाहते हैं अ, दिन की शुरुआत करके वो नहीं कर पाते। आपको क्या
हुँ। हाँ। सही बात। अच्छा, अच्छा। अरे! जी। हुँ, बहुत। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। सच्चाई है। नहीं देखिए, एकदम आपने जो बात बताई वो बिल्कुल आप ही पर नहीं, वो हर किसी पर लागू होती है कि जो भी बच्चे या जो भी छात्र-छात्राएँ कोई भी हो। जो कि इस्तेमाल सोने से पहले मोबाइल का ज़्यादा करते हैं, उनकी कहीं न कहीं सुबह की दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं कि क्योंकि आप जो चीज़ देख के सो रहे हैं, कहीं न कहीं वही आपके दिमाग में भी चलती रहती है। तो मैं मानता हूँ सोने से क लगभग-लगभग आधा से 1 घंटा पहले फ़ोन रख दीजिए। कोई किताब पढ़ लीजिए। कुछ नहीं है तो कुछ भी आप करिए, बस फ़ोन मत इस्तेमाल कीजिए। तो आपको अपनी दिनचर्या में खुद ही बदलाव नज़र आने लगेगा कि हाँ, किस तरीके से वो चीज़ें आपके अंदर बदल रही हैं। और मैं मानता हूँ कि जो मोबाइल का इस्तेमाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अच्छा चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाँ, उनमें एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन है आपके पास तो लोगों के जो रिश्ते जिसमें कि दूरियाँ आ गई थी, कहीं न कहीं अब वो भी कम होने लगी क्योंकि आप किसी को भी फ़ोन मिलाकर तुरंत बात कर सकते हो। आप उससे बस एक कॉल की दूरी पर होते हो, किसी भी इंसान से हो। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, मोबाइल फ़ोन ने एक ये अच्छाई है उसके अंदर की कि जो हमारे रिश्ते थे, वो कहीं न कहीं नज़दीक ला रहा है। हालाँकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मोबाइल फ़ोन का कुछ अ, सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके चलते वो अपने खुद के ही माँ-बाप से दूर भी हो रहे हैं। दोनों ही कारण मोबाइल के चल रहे हैं कोई जुड़ रहा है, तो कोई अलग हो रहा है। जी।
हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ।

जी, बिल्कुल, ये आपकी बात ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को क्योंकि इसके दोनों ही पहलू हैं क्योंकि देखिए सोशल मीड अ, जो फ़ोन का माध्यम है ना उससे काफ़ी ज़्यादा हमको फ़ायदे भी हो रहे हैं, जैसे आजकल जो बच्चे हैं, वो बाहर शहरों में घूमने के घू घूमने के लिए नहीं पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या कुछ या कोई भी बाहर जॉब कर रहा है, तो अगर वो अपने घरवालों से आराम से बात करना चाहता है, तो वीडियो कॉलिंग म माध्यम है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से बात कर सकता है और हमें उसकी फोटो दिख जाती है और ऐसा एहसास होता है कि वो सामने ही है, मतलब वो बात नहीं आती लेकिन फिर भी कुछ हद तक ना बहुत ही ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी ने मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी आप देख रहे होंगे कि आजकल हमको कोई भी बुकिंग करनी होती है सिलेंडर की, बिजली का बिल भरना होता है, सब हम एक बटन से घर बैठे कर सकते हैं, वरना पहले घंटों लाइन में लगना पड़ता था। तो ये तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक अ, बदलाव आए हैं, आजकल पेमेंट देखिए अ, जब हम जाते हैं तो कैश का इस्तेमाल कम से कम हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन कर देते हैं, तो अ, मतलब हमारा जो विकास है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है फ़ोन की वज़ह से यह तो बात आपका क्या मानना है इसमें?
जी। हुँ। हाँ। बिल्कुल। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। सही बात। जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी, सही बात। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। नहीं देखिए, मैंने बताया आपको कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, उसी तरीक मोबाइल का भी एक बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा बुरा पहलू है, उनमें अगर बात की जाए बेहतरीन पहलुओं की तो आपने जैसे बताया कि हम अब टिकट बुक कर सकते हैं, मतलब सब कुछ आपकी उंगलियों पर अब निर्भर करता है, बस इतनी दूरी है, मोबाइल और आपकी उंगली की दूरी के बीच में, कुछ भी आपको जो करना है, रेलवे, एयर, बस जो आपको टिकट करना है, आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो हर चीज़ इतना आसान भी कर दिया गया है कि आप अब कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप तुरंत उसे कर सकते हैं। मगर हाँ, मैंने आपको बताया ना कि जो तनाव बढ़ने का कारण है वो इंसान की प्राइवेसी है कि कहीं न कहीं जो हमारे फ़ोटोज़, वीडियोज होते हैं, जो लोग बनाते हैं, फ़ोटोज़ आपने किसी दोस्त के साथ खींचे हुए हैं, कुछ भी रखा हुआ है ऐसा सामान, तो वो कहीं न कहीं जब वो चीज़ लीक हो जाती है, कुछ बाहर हो जाता है, तो उसी के चलते हुए लोगों के जो तनाव होता है वह बढ़ जाता है, तो इस बातों का अगर हर इंसान ख्याल रखे कि किन चीज़ों को आपको अपने फ़ोन में रखना है और किन चीज़ों को नहीं रखना है और कब कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे बड़ी समझ यह है कि हर जगह आपको फ़ोन नहीं ले जाना है, जहाँ ज़रूरी हो वहीं ले जाएँ, नहीं ज़रूरी है तो उसको बाहर कहीं रख दें, तो य अगर इन सब चीज़ों से आप एक मापदंड को मापते रहेंगे, तो आप मैं मानता हूँ आपका जो तनाव है, वो कभी नहीं आएगा और आपकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी आसान से चलेगी। जी।
जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ।